<laughs> そうですね。全然違いますもんね。うんうん。
そう。なんかじゅうじぐらいに夕方みたいな。<laughs> っていう地域がエリアがあったりして。はい、ああ。いいですね。なんか静かっぽくって。へえ。うーん。うんうん。うん。
うん。そう。そうですそうです。あ、もう、全然。 うん。うんうんうん。 いや、すごいんだ。あ、す。 すごく静かでした。あの、森の中に家があって、で、あの、床暖房なんですよ。全全室が。でで、窓が3重になってて。
ああ。す ええ。あ、じゃあ、結構遮音されて、シーンってするって感じですかね。あ、そうなんですか。
で ああ。いや、そんなこともなかあ。でも、確かに、木の木の木の、その木木のなこう、すすあの、すれ合う音とか、そういうのは確かになかったかもしれない。ただ、あの、家の中でモルモット飼ってらっしゃったので、モルモットがずっと食べてました。餌を。<laughs>
うんうん。 うん。 へえ。 はいはい。 <laughs> なるほど。じゃあ、あれですかね。やっぱり、その、リラックスできるような場所に旅行に行くのが好き、みみたいな感じですか？うん。
めっちゃ面白かった。<chuckles> はい。 うん。 はい。 そうですね。ただ、あの、う、まあ、まだ、あの、私も海外旅行とか行けるようになってから、それほど経ってないので、まだ、行ったのは、結構大人になってからフィンランド初めてで、次に韓国に行きたいなと思ってるんですよ。<chuckles> ま、騒がしいところ。<laughs> そう。あの、近くて、あのあの、服とか、あの、食べ物とかいっぱい買ったり、食べたり、一人でしてくる。ま、もしかしたら友達と友達も誘っちゃおうかなとか思ったんですけど。あの、でも、ま、近く近くて安いから、まあ、誘ってもいいかなと思ったんですけど、ま、一人ちらでもいいから行こうかなとは思ってます。
うん。はい。 ええ。ええええ。うん。 また、全然違いますね。 <laughs> へえ。 うんうん。 うん、うん。ああ。 ええ。 ええ。そうですね。ああ。 うん。うんうんうん。そうなんですね。結構、じゃあ、りょでも、旅行ってね。あの、全然違う国とか初めての場所だったりすると、なんか、自分らしくみたいな、この、今回のテーマって結構どうなんでしょうね、難しくなったりしないんですかね。うん。
<chuckles> はい。 うん。 うん。 うんうん。 あ、うんうんうん。 ああ。あ。 あの、私が感じたのは、案外、旅行先って自分が出るなと思ったんです。すごく。そう。なんでも全部一人でやって、で、わつ、もちろん なだったから英語が必要だったし、そうすると出たとこ勝負というか、緊張もしたし、あの、 してても自分で話してみないといけないじゃ 例えば、あの、パスポート。あのあの、チェックの時とか、あの、もちろん英語で話されるし、あの、もう、緊張して、もし、これで断られたらどうしようみたいなこと。その時ね、それでも、あの、思い切って行ってみたりとか、あん
ええ。 ああ。 ええ。 うんうん。はい。 ええ。うん。 ええええ。うん。 はい、はい。 うん。 うーん。 うんうんうん。
ホテルの人に英語で話しかけたりとか、あの、すごくあの、度胸が試させる試されると思ったので、はい。なんか、よく自分が出ると思いました。
はい、はい。 ああ、そうですよね。うーん。

うーん。海外はね、言葉の問題があるからね。<laughs>
うん。 うん。<laughs> 確かにね、それに加えて結構開放的になるじゃないですか。あ、そう「やった、一人で来たぞ」みたいな。私も特に海外旅行、ほんとに行きたかったけど、久しぶりにやっとやっと大人になってから行けたので、あのすごい、それ、盛り上がってものすごく嬉しくて。でもものす、不安も一緒にな、あって、いや飛行機と飛ばなかったらどうしようとか、あの、いや、あの飛行機のチェックで、あの乗れなかったらどうしようとか、もうずっと思ってたので。もうと着いた時の開放感とかもう、「やった来た」みたいななって、いやだから、そう、ほんとに、あのなんか自然に素のままでいける感じでしたね、あん時では。日本ってどうかわからないけど、でも、はい、旅行ってでもなんか、あの素の自分を感じる時もあると思います。<chuckles> うん。
うん、うん、うん。 ええ。うん。うーん。 <laughs> うん。 うーん。 はい。 うんうん、うん。 ああ。 うーん。 うんうん。ふーん。 うん。 うんうん。 そうですよね。なんか、え、意外とこうなんだなとかね、ありますもんね。そっか、海外はね、わ私も一人でた旅行したいは国内限定ですね。<laughs> 言葉が、<laughs> 英語とかでぎないがら。<laughs>
うん。そうですね。 うん。 あ、そうですああ。 <laughs> た例えばどういうとこに旅行したいですか？
国内だったら、いやもう私お風呂大好きなんで、はい、やっぱり、うん、温泉。まあ、でも日本ってお風呂ない温泉ないところないじゃないですか、絶対に。うん。なんかでも意外とお風呂にみんなはあんま興味私ほど興味ないんだなっていうのが。<laughs>
おお、温泉ですか、温泉。うんうん。 うん。 ああ。 ん。 <laughs> え、なんか箱根とか、あと、ええと、松山温泉、え、かな？えっと、愛媛のとか、あと
はいはい。 うん、ええ。 はいはいはい。